Então, inicialmente, eu moro num estúdio, né, sozinha. E eu ia ver uma alguma casa com 3 quartos, alguma coisa assim, para a gente morar todo mundo junto, nesse nível de adaptação. Por enquanto, eu paguei o passaporte da minha mãe e tô pagando o curso de espanhol para as para as 2, né?
Uhum. Uhum. Uhum.
E aí, a gente está meio que nesse planejamento, mas eu sinto que parte delas estão com expectativas, só que eu estou me sentindo sobrecarregada. Agora, eu tô começando a sentir, assim, aquele peso, sabe, porque eu não pensei em muitas variantes, eu só quis sanar a saudade e, só pela culpa mesmo, eu quis trazer elas.
Uhum. Uhum, você você está sentindo, você falou aí de alguns temas, né, que você está está pagando o curso de espanhol, que você pagou o passaporte da sua mãe, que você vai alugar um apartamento pela que movimento que elas estão fazendo para ir morar aí? Ou você está fazendo tudo sozinha?
Olha, bom ponto. Eu sei que a minha irmã tem trabalhado e juntado dinheiro, né, por conta do gasto com a neném, e ela tá pagando agora o passaporte da neném. Só que a minha mãe, em si, ela só tá indo para as aulas de espanhol, e ela tá feliz, assim, que a gente tá vendo a essa possibilidade de aposentar ela mais cedo, assim. Acho que meio que ela está esperando isso, ver se isso a avança de uma maneira positiva pra ela começar realmente contar que ela vai vim pra cá, porque até então ela meio que desacredita um pouco, porque ela precisa terminar de contribuir para aposentadoria. Então, não tem nenhuma movimentação direta dela, só indireta mesmo a partir das minhas movimentações, sabe?
Uhum. Uhum.